Hey, ich würde mit dir heute gern über 'nen, ja, Arbeitsthema reden. Und zwar ist so, ähm, dass ich mich eh schon immer sehr sehr fokussieren muss auf auf Themen, weil ich diverse Sachen habe und, ähm, dann kommt mal hier und da was rein. Aber, dann ist es auch so, dass ganz oft Kollegen reinkommen, was fragen oder dann poppt hier die Nachricht auf und da die Nachricht auf. Und, ähm, ja, ich ich merke, dass es mir schwerfällt, mich mal wirklich zu konzentrieren und, ja, ungestört zu arbeiten, grade wenn ich mich auf auf größere Projekte oder größere Aufgaben, äh, fokussiere, dass ich immer ja, abgelenkt werde und gestört werde, ob's ist ja, ob's einfach die Nachrichten sind, die einen ablenken oder halt auch wirklich die Kollegen, die reinkommen, die dann 'ne Frage haben oder oder vielleicht auch privat oder was auch immer. An sich ist es ja auch nett, mit den Kollegen zu schnacken. Nur nur gibt's dann halt irgendwie so so Zeiten, da stört's dann auch, äh, doch und, ähm, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll. Ähm, hast du da vielleicht 'n Tipps?
Mhm. Mhm. Ja, ganz bestimmt. Also, das, was du jetzt ja beschreibst, ne, dass du sozusagen so verschiedene, hm, Einflüsse hast, die auch auf dich wirken, unterschiedliche Projekte vielleicht auch und, äh, dann kommen noch Menschen äh, gehen die ein und aus. Das ist, ähm, glaube ich, ganz normal und nachvollziehbar, dass du da Schwierigkeiten hast, dich zu konzentrieren. Und es ist ja auch so 'n bisschen 'n Zeitgeistphänomen, ne, dass es halt alles immer schneller wird, ähm, viele Infos, ne, und man dann, ähm, Schwierigkeiten hat vielleicht sogar, sich so richtig in ein Thema zu vertiefen. Hm, lass uns doch mal gerne 'n bisschen auf deine Situation schauen. Also, du arbeitest in der Regel in einem Büro in 'nem Großraumbüro oder wie sieht dein Arbeitsplatz genau so aus?
Mhm. Ja. Ähm, genau, also ich arbeite in 'nem Büro, da sitzen 4 Leute. Zu unserer Abteilung gehören aber quasi noch 2 weitere Büros, äh, gegenüber noch 'n Dreierbüro und Großraumbüro. Und dann geht man auch mal quer über 'n Flur hier rein und da rein. Ähm, aber ich sage mal, da wo ich sitze, sind's 4 Leute. 2, die eher ruhiger sind und eine Kollegin, die immer sehr laut telefoniert. Das ist auch 'ne andere Geschichte, ja. Das ist auf jeden Fall auch 'n Faktor.
Mhm. Mhm. Okay. Ja ,und es gibt ja auch so unterschiedliche Typ von Menschen, ne? Es gibt vielleicht Leute, die finden, das, äh, teilweise sogar beruhigend, wenn viel los ist, weil sie das vielleicht aus ihrer Großfamilie kennen. Die stört das dann nicht, ne? Äh, und da gibt's ja Leute, die sind viel empfindlicher für Lärm und brauchen eigentlich mehr Ruhe. Würdest du sagen, du du würdest generell schon mehr Ruhe gerne haben auch?
Mhm. Ja, für für die Projekte oder die die Arbeits äh, Auf Aufgaben, m wo ich wo ich mich fokussieren, ähm, müsste, ohne ohne quasi immer immer wieder rauszukommen, da würde ich mir auf jeden Fall mehr mehr Ruhe wünschen. Ansonsten bei anderen Aufgaben, wenn man so kleinere Sachen abarbeitet, das ist das ist nicht das Problem. Nur irgendwie, wenn man so was- ich sage mal- was Komplexes und Großes vor sich hat, da würde ich mir dann schon mal Ruhe wünschen. Also, es muss gar nicht den ganzen Tag so sein, sondern eher so die die Zeiten, wo ich mich an die
Mhm. Mhm.
ja, größeren Aufgaben mache. Da da würde ich mir das wünschen.
Okay. Und, ähm, wie ist das so bei deinen Kollegen? Haben die dann auch so größere Projekte, wo sie eigentlich dann mehr so 'ne- ich sage mal- höhere Konzentrationsphasen haben und wie gehen die damit so um oder, ja, vielleicht gibt's ja sogar schon so, ähm, Arbeitsbereiche oder geschlossene Räume, wo man sich vielleicht mal zurückziehen kann oder so.
Ja, das ist eher schwierig. Also, ja, hm, andere Kollegen ja und nein, ich sage mal, die <chuckles> die etwas lautere Kollegin, die auf jeden Fall. Bei der ist es dann so, äh, die hat die Kopfhörer auf und sobald jemand, äh, kommt und sie nur anschaut, schüttet sie den Kopf und, äh, signalisiert: „Nein, nein, stör mich nicht.“ Ähm, ja, ist 'ne d das wirkt aber auch immer sehr, sehr gestresst bei ihr, muss ich sagen. Also, ähm ja, ist 'ne Möglichkeit, auch durch die Kopfhörer vielleicht kann man kann man direkt signalisieren, ich ich bin grad an was dran. Ähm, du merkst dann zwar, dass irgendwie 'ne Person neben dir steht. Ich ich finde es für mich halt zu komisch, wenn jemand kommt und dann zu sagen irgendwie nur 'n Kopf schüttele und und weg. Vielleicht finde ich da 'ne nettere Art und Weise, aber, ähm, ja, so 'n Signal raussuchen, was was den anderen zeigt: „Hey, ich bin grade so im im Fokus.“ Das wär sicherlich 'ne Möglichkeit, ähm
Mhm. Ah. Ja. Mhm. Mhm. Aber es ist ja irgendwie interessant, ne, weil sie ist ja diejenige, die scheinbar ja auch 'n bisschen, ähm also, ja, wenn sie halt sehr laut ist, euch so 'n bisschen von der Arbeit abhält und gleichzeitig kann sie ja dann aber auch sehr gut Grenzen setzen, äh, wenn sie halt nicht gestört werden möchte. Und bei dir scheint es ja eher so zu sein, äh, du willst eben dann nicht so anecken oder dir fällt es vielleicht 'n bisschen schwerer, da auch Grenzen zu setzen, aber dir fällt es dann auch schwer, dich wirklich reinzuvertiefen, ne?
das zu kommunizieren, ja. Ja. Ja. Mhm. Ja, ka kann man kann man schon so sagen. Ähm, ja, ich genau, ich meinte ja, ich finde es 'n bisschen komisch, dann, äh, jemanden so auf diese Art abzuweisen. Ähm, aber sobald man irgendwie was sagt und drauf eingeht, ist man ja schon wieder so halb raus manchmal. Ähm, aber, äh, ja, doch, ich glaube, wenn man vielleicht das auch kommuniziert und den Kollegen sagt: „Hey, wenn ich da sitze, ich habe die Kopfhörer auf, ähm, sprecht mich mal eher nicht an oder nehmt's nehmt's nicht böse, wenn ich wenn ich einfach abwinke.“ Ja, ich glaube, Verständnis wäre dann wäre dann schon da. So ist das nicht. Äh, wir wir können alle ziemlich ziemlich gut miteinander. Ähm, vielleicht ist das was, was ich mir klauen kann.
Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, ne, das meinte ich gar nicht mal. Du musst ja gar nicht die Art adaptieren. Es geht mehr um so 'ne Grundhaltung, ne, dass sie ja scheinbar nicht so diese Zweifel hat oder sich so viele Gedanken macht wie du, sondern sie zieht einfach so ihr Ding drau durch, ohne halt groß an die anderen zu denken. Ähm, v vielleicht erwartet sie das ja sogar von euch auch, ne, dass sie dann eher so ist, wenn euch da stört, dass ihr dann was sagt. Äh, das weiß man natürlich nicht. Habt ihr denn vielleicht mal so 'n Meeting da zu dem Thema gehalten? Weil, ähm, es ist ja schon auch wichtig, dass du gut deine Arbeit machen kannst und ich kann auch total gut nachvollziehen, dass dir das auch schwerfällt, ähm, ja, dass du da niemanden irgendwie abwinken möchtest oder komisch auffallen möchtest, ne, dass das nicht so 'n leichtes Thema ist. Aber gleichzeitig brauchst du ja 'ne Lösung. Also, was hältst du denn davon, wenn ihr mal irgendwie so 'n Meeting dazu veranstaltet?
Ja. Ah, klingt nachm Plan, also haben wir bislang bislang noch nicht gemacht. Ähm, wir haben auch so 'nen 2- wöchentlichen Jour fixe mit dem ganzen Team, wo um a immer einmal verschiedenste Aufgaben, ähm, oder Themen besprochen werden. Vielleicht wäre ja das was, was man da einbringen kann und dann könnte man auch auch da in der Gruppe mal, also abgesehen von dem Bewusstsein dafür, ähm, vielleicht auch Ideen schaffen oder so 'n Anstoß, wie wie wir das bei uns, äh, umsetzen können. Ähm, genau, und um dann
Mhm. Ja.
die, ja, die Störquellen durch die durch die Kollegen, äh, zu minimieren. Äh, was anderes ist dann auch, ich ich lasse mich vielleicht dann auch zu leicht ablenken. Dann kommt 'ne Nachricht auf dem, weiß nicht, auf dem Handy oder Microsoft Teams arbeiten wir mit, dann poppen da halt auch immer Sachen auf. Es kommen Anrufe rein und die Mails haben auch immer noch 'n Pop-up und, ähm, ja, grade wenn so 'ne Teams-Nachricht oder 'n Anruf reinkommt, dann, ähm ja, wobei, das ist auch die Sache, wie du meintest, so, ich ich geh dann aber auch ran so, äh, meistens und, ähm, ich bin auch 'n, ja, sehr sozialer, sehr hilfsbereiter Mensch und, ähm, es ist das ist vielleicht auch einfach meine Art, dass ich dann, äh, das nicht wegdrücke und sondern, ähm, rangehe. Vielleicht vielleicht muss ich auch daran arbeiten, nur zu sagen: „Hey, ne, das ist jetzt meine
Ja. Mhm. Ja. Mhm.
meine Fokuszeit“ und in der Zeit, ähm, dann drücke ich die Sachen halt doch einfach mal weg, ähm, dass ich mir da 'n paar Regeln mache. Ja.
Ja, ja, also das ist ja auch, äh, sehr lobenswert, ne, dass du da so hilfsbereit ist und so, dass wil dass solche Menschen braucht's ja auch, das ist ja auch sehr wichtig. Gleichzeitig, ähm, genau es könnte ja wirklich schon super hilfreich sein, wenn du für dich einfach schon paar bisschen Klarheit schaffst, wie, so wenn du jetzt du hast jetzt grad selber schon Fokuszeit gesagt, dass du dir wirklich so 'ne Fokuszeit am Tag setzt, wo du wirklich so diese Dinge tust, wo du dich total konzentrieren musst. Und dann könntest du ja dann da auch mal ähm, also am Handy gibt es ja diese Funktion, ne, „nicht stören“, äh, Arbeitsmodus, ich kenn mich jetzt mit deinem Rechner nicht aus. Vielleicht gibt's da ja auch so was, dass du da sozusagen diese ganzen Störfaktoren, äh, Notifications et cetera für diese Fokuszeit auch einfach ausschaltest, weil dann bist du wirst du gar nicht rausgerissen und musst dir gar nicht die Frage stellen: „Gehe ich an den Anruf jetzt ran, äh, oder nicht?“ Weil du kriegst den gar nicht mit so. Und du kannst ja dann nach 2 Stunden oder wie lange das dann eben dauert, immer noch zurückrufen und dass du dann sagst: „Okay, jetzt hab ich vielleicht 'ne Stunde Kommunikationszeit und beantworte E-Mails, mache Anrufe et cetera,“ also dass du dir das Leben wirklich leichter machst, indem du so 'n bisschen da diese Ablenkung auch reduzierst.
Ja, stimmt. Mhm. Das das klingt nach 'm Plan, und, ähm, ja, am Rechner bei bei Teams gibt's g auch die ich glaube, das heißt einfach Nicht-Stören-Funktion. Ähm, habe jetzt noch nicht viel mitgearbeitet, aber ist auf jeden Fall 'n guter Vorschlag auch zu sagen: „Hey, ich setze mir meine meine Fokuszeit, trage mir die vielleicht auch in Kalender ein,“ ähm, dann sehen das die Kollegen. Und ich glaube, ich kann selbst da den Status einstellen auf Nicht-Stören und dann dann kommt vielleicht auch bei bei Teams, äh die Nachrichten ploppen dann gar nicht auf oder die die Anrufe, dann komme ich nicht in die Verlegenheit so, <sucks teeth> ja, drangehen zu wollen, ähm, weil ich es dann wahrscheinlich erst richtig sehe, wenn äh, wenn die Fokuszeit vorbei ist. Das ist auf jeden Fall was, das werde ich mal tun. Dann könnte ich mir ja, morgens sch schauen: was habe ich für Aufgaben für den Tag? Wann habe ich Zeit, mir 'ne Fokuszeit einzurichten? Dann, äh, setze ich mir die und dann dann halte ich mich dran. Und dann kann ich das ja auch, wie wie vorgeschlagen, mal mit den Kollegen besprechen in 'nem Meeting, ähm, dass man diese Fokuszeiten auch dann, äh, respektiert, ähm, und dann nicht einfach einfach reinplatzt oder 'nen Signal zu haben, ja.
Mhm. Ja? Mhm. Genau. Mhm. Ja, total. Mhm. Ich glaube auch, dass da alle von profitieren könnten, ne, weil die anderen werden ja wahrscheinlich auch ähnliche Heraus Herausforderungen haben wie du. Und, ähm, genau, also diese Fokuszeiten zum einen und dann gleichzeitig könnte man aber auch so vereinbaren, wie du jetzt grad gesagt hast: Wenn du jetzt konzentriert arbeitest, da dass du es muss ja keine abwehrende Handbewegung sein, aber dass ihr quasi vorher schon was vereinbart, was quasi sozusagen das ist denn die Handbewegung oder so, äh, die ihr machen könnt, wenn ihr wirklich gerade nicht gestört werden möchtet, sodass ihr's vorsprecht, weil dann stößt es auch niemandem komisch auf oder wirkt irgendwie unhöflich, sondern es kommt einfach 'ne Klarheit rein so, ne?
Mhm. Ja, ist bestimmt gut, mit den mit den Kollegen mal drüber zu sprechen und, äh, vermutlich haben wir alle, äh, ein bisschen das Problem, nur haben wir, äh, uns nie drüber unterhalten. Darum, ähm, wird's sicherlich gut sein, das mal mal umzusetzen und im Jour fixe zu besprechen. Ich habe da auf jeden Fall viele, viele gute Impulse bekommen in dem Gespräch, äh, von uns und ich, äh, danke dir für. Ich werde das alles, äh, umsetzen hoffentlich.
Mhm. Ja, sehr gerne, dann viel Erfolg dabei.